Beh, allora sì, io ho delle mie playlist, però generalme non ne ho tantissime. Sono di base divise, cioè quella proprio generale con tante cose a caso dentro, proprio di tutti i generi. E poi c'è quella un po' più per la palestra appunto dove metto la musica carica, poi ho quella per la musica elettronica in generale che ascolto magari quando sono in macchina così mi mi piace. E poi ho quella avevo fatto u una playlist quando mi andavo in moto, adesso ho un po' smesso di andare in moto che era un po' particolare. Quella era quella un po' più legata a all'emozione moto, no, le altre sono un po' più generali.
Mh. Sì. Okay. Sì. Ah-ah. Ah, sì? E cosa aveva? Cosa cosa aveva dentro questa questa playlist di così, mhmm, particolare?
Beh, diciamo che quando andavo in moto mi piaceva ascoltare musica molto, mhmm, <tsk> cioè era un misto tra tranquilla, diciamo molte canzoni diciamo, mhmm, <tsk> elettronica però ambient cioè elettronica da da viaggio quasi potremmo dire. O poi avevo molta musica tipo anni 80 eh, o Billy Idol, quella quello s quel genere lì. Eh, è una musica un po' mo molto tranquilla devo dire, cioè non era musica carica per, capito, magari uno pensa in moto, no, esatto. No, era era musica per andare in giro, no? Viaggiare bello bello a 2 metri a 2 metri dalla strada, no, un po' fluttuando.
Ah. Ah, ok, sì, sì, sì, sì. Mh-mh. Mh. Ah-ah. Andarci dentro con la <chuckles> ho ca certo, esatto. Ah-ah. E di e e e per te invece, e mhmm, mhmm, la musica in in senso sociale, no, s come come elemento che ti unisce alle persone, ehm, ma anc an fosse anche la tua fidanzata, o agli amici, o un particolare gruppo di persone, ehm, mhmm, in che modo la usi, o uhm, o vorresti usarla insomma?